هاقول لهم طبعًا وأوضّح لهم، يا جماعة أنا باحبكم جدًا وباحترمكم آآ وبالها وباحس إنّي أكون لازم يعني باقول لهم كده، أنا باحس إن أنا إن لازم أكون واضح في الموضوع زي ده. الموضوع ده أنا ليّا م معايا التزامات ومعايا حاجات بأعملها، معايا مصاريف شخصية، معايا مثلًا فلوس بأدّخِرها. ودي كُلّها حاجات يعني ميزانيتي الشهرية بتتضبّط كده. فمش مثلًا لو في حاجة زي كده ده أنا أقدر عليها، مش هاتأخّر. يعني لو حد طلب منّي حاجة وأنا أقدر عليها، عمُري ما هاقول لأ. إنّما لو حد طلب منّي حاجة وأنا حاسس إنّي مش هأقدر عليها وقُلت لأ، ما حدّش يضغط عليَّ في إنّي أعملها وفي نفس الوقت هم بالطريقة دي هيفهموا بطريقة غير مباشرة
آه. إمم.
إن فعلًا الراجل ده كده إيه، آآ مش متأخّر عنّنا. وفي نفس الوقت أكون ب أكون فعلًا باعمل كده. أكون فعلًا مش باتأخّر عليهم في حاجة، أكون فعلًا واخد بالي منّهم، وأكون فعلًا متابعه متابعهم ومتابع حالاتهم. لو حد عنده مناسبة، باهاديه، لو حد محتاج حاجة آآ بادّي له. ودي بتبقى عن طِيب بخاطر منّي، إنّما ال إنّما إنّها تيجي كده على وج على وجه الطلب بدون أدنى سبب، وساعات باحسّها لأسباب ممكن تكون عادية م مش مستاهلة إن أنت تاخد من غيرك عشان حاجة زي كده. لكن ده لا يغني طبعًا إن لو إن الحدود البسيطة دي آآ أ إن إنّها تمنع الحب اللي موجود في العيلة. إنّها تمنع إن إحنا نفضل م كويسين مع بعض وب مُحبّين لبعض بالعكس، أنا شايف العدل اللي زي ده، العدل اللي إحنا فيه ده، هيخلّي بعد كده لو في أي إرث أو ميراث، يتوزّع بطريقة عادلة حتّى لو الأب والأم مش موجودين. إنّما إيه اللي بيخ بالضبط. إمم.
أيوه. جميل أوي. أيوه فعلًا. آه يتوزّع بالحب كده. ويعني متوزّع ب بأُخُوّة، مش عشان خاطر مين عاوز أكتر بقى وده يطمع في ده وده ما يدّيش ده. لأ هو أنتم كده، كده م متعوّدين على الحدود وتقسيم الفلوس ما بينكم وكده.
بالضبط. إنّما معظم الناس اللي بيطمعوا كويس آه. إمم. كلام سليم جدًا. إستكمالًا للكلام، باقول لِك إن معظم الناس اللي بيطمعوا بياخدوا مثلًا ميراث آآ أحد الأخوا أحد الأخوات يعني كبنات أو أحد ال الإخوة أو ياخد هو أكتر من الباقي، بيكون بسبب إن من الأول مش متعوّد على العدل أو مش متعوّد إن المواضيع المادّية اللي زي دي تتّاخِد بالعدل وفي نفس الوقت تتاخِد إيه، زي ما ال القرآن أمَر وزي ما الدين الإسلامي بتاعنا قال.
آه. ومش متعوّد من الأهل إن هم بيعدِلوا مثلًا بينه وبين إخواته أو كده، فبيحب إن هو ياخد أكتر. شايف إن هو مظلوم، ما بياخدش حقّه، ما بياخدش فلوس، مش مش بياخد دلع ولا حُب، فيبقى عاوز ياخد أي حاجة من ال آآ الميراث أو كده، ب ب بِدافع الطمع مث أو بِدافع التعويض عن حاجة أهله ما عملوهاش. وفعلًا معاك حق. يعني الأه الأهل بيكون ليهم دور كبير أوي في موضوع ال نشأة الطفل أو ال أو الابن إن هو لمّا يكبر يكون سَوِي، فمُتعاون مع إخواته وكويس معاهم حقيقي آه.
إمم. إمم. إمم. إمم. فهمتِك. إمم. إمم.